Eh, esatto, esatto capito, quindi sì, no
Ti viene in mente un una canzone allo stesso livello proprio?
Na, una canzone allo stesso livello proprio, mhmm, non saprei. Forse, ehm, mi viene in mente vabbè questo è un classico, che penso sia comune a tutte le persone che ad un certo punto nella loro vita hanno fatto, uhm, la maturità Notte prima degli esami di Venditti, no. Ecco, sì, sì, questa è un'altra canz
<chuckles> Okay. Ah beh, certo, certo. <chuckles> Io avendocela tra 1 mesetto, devo ancora sbloccare questo
Sì? <chuckles> Okay, ecco, quindi sì, sì, è uhm, dai "Notte prima degli esami" è una canzone che tutti ecco eh, esatto dai, utilizzala come portafortuna. Quest'anno ce l'hai tu?
Sì, sì, sì, sì. A breve, la <chuckles> la utilizzerò come portafortuna a breve. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, tra 1 mesetto arriva. <chuckles>
O okay, ah, dai, buona fortuna, allora, ricordati di ascoltarla che <chuckles> sì, sì magari, ecco, no, no, assolutamente, quello sì, sì esatto. Ma lei è una canzone, ecco che sicuramente mi mette un po' più di nostalgia, eh, che a volte si riparte, penso. Okay, non mi pagheresti per rifa rifare la maturità perché, okay, sto bene, non la voglio rifare, però comunque <chuckles> eh, esatto un bel ricordo, la l sì la pizzata dei 100 giorni prima che arrivasse la maturità, tutte queste piccole cose, insomma, uno non può non più ripensarci col sorriso. Poi comunque avevo anche la fortuna di avere un bel rapporto, tutto sommato, con compagni di classe, non tutti, per carità, però ecco c'avevo dei bei amici dent
Grazie, graz <chuckles> Lo farò, lo farò. Vedrò se funziona. <chuckles> Eh beh, sì, sì, sì, certo. <chuckles> Però comunque è un bel ricordo anche della scuola. Non so te, ma mi è sempre piaciuta Esatto, esatto. <chuckles> Eh beh, sì, sì, sì. Sì beh, certo, è comunque brutto perdere degl delle persone con cui hai trascorso 5 anni.
Mh-mh. Eh esatto, capito, quindi sì, certo tu che tutti noi quando cioè prima della fine della scuola, diciamo: "Sì, non vedo l'ora di andarmene da questa scuola, non la voglio più vedere". <chuckles> Sì, sì faceva tanto i gradassi poi arriva il momento, lacrimoni esa <chuckles> e ci rendiamo conto che eh.
Eh, però poi dopo <chuckles> Io alle elementari mi ricordo avevo fatto uguale, proprio uguale come stai dicendo.
<chuckles> Ecco, esatto, poi eh, perché arriva la realizzazione ad un certo punto che pers son le stesse facce che hai visto tutti i giorni per 5 anni, con cui hai condiviso la tu quotidianità, arriva il momento in cui prendete strade separate. Con alcuni magari, non sai neanche cosa stanno facendo adesso nella loro vita, per dirti. Sì, sì.
Eh sì, esatto. Sì, sì, sì, è vero è vero, passi dal dal diciamo la routine quotidiana, con loro all'interno, all'esatto opposto.
Mh-mh. Sì, eh sì, sì, è una cosa molto, molto strana, però, vabbè, sì, ecco, sicuramente ci ripenso anche con il sorriso, per carità, adesso. Ecco, sì, sì. <chuckles>
È vero, è vero. Certo, certo, esatto, sì. Diciamo, secondo me, la, mhmm, l d proprio la nostalgia comunque è un bel un bel momento, però se ovviamente considerato in modo sensato, cioè, per me è utile se non ci rende tristi del presente.
Mh-mh. Sì. Sì. Eh no, certo. Mh-mh.